Aham.
É, porque tem um preço. Tem o preço da planta. Tem o preço da mão de obra. Tem o preço dos adubos, né. Ou tem o a a o jardineiro tem a diária dele. A planta tem né. E eu dizia assim: “Gente, eu não ganho com planta. Eu não vendo planta". Até o desconto que eu ganhava eu passava para o cliente.
Tem tudo, né? Uhum. Sim. <chuckles> Ah, entendi.
Ok? Mas que que estava acontecendo? Minha filha é arquiteta. Ela fazia o projeto e eu, eh, como é que se como é que se diz? Eu efe efe eh, efetuava o projeto
Uhum. Certo. Ah, você, né, colo colocava a mão na obra, né. Executava.
tá. Ela não. Exatamente, eu executava. Isso, é a palavra. Aí, um dia, aconteceu assim. Um um dia não. Aconteceu umas 3 vezes. Mas, da última vez, foi uma pessoa que chamou a gente pra gente ir na casa dela.
Uhum. Ah. Uhum.
Ela queria fazer o jardim Não não existe orçamento por telefone, tá. Você tem que ver.
Ok. Certo, você precisa ir lá ver e tudo certinho, né.
Sim, você tem que ver, você tem que conhecer o lugar, você tem que ver as condições do terreno, você tem que ver que que a pessoa quer, né. Você tem que ver incidência de sol. Tem todo um lado técnico também, né. A pessoa, às vezes, eh eh no Brasil, as pessoas têm o costume, assim: v saiu na novela
Ok. Uhum. Tá. Entendi, uhum. É igual. <laughs>
a a pessoa quer igual. Quer é a mesma forma. Então eu dizia assim: “Gente, mas aqui não dá. <chuckles> Não tem como eu fazer isso.” E aí eu passei, hã, logo no começo da profissão, eu passei por algumas dificuldades. Porque a pessoa queria. Eu fazia porque ela queria.
Entendi. <chuckles> <chuckles> Aham. Tá.